O kadar nadir kullanıyoruz ki yani, eee, bir kere ben, hani onların sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Eee, çünkü bir şekilde o haz hızlı hazırlanmış bir şeye giriyor, eee, gıda türüne giriyor benim gözümde, eee, ve işte servis edilene kadar, gelene kadarki geçen sürede soğuyor eğer sıcak bir yemekse. Ya genel olarak benim memnun olmadığım bir hizmet aslında, eee, ama bazen
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Elbette. Hı hı. Bir şey kaygınız da var mı? Şimdi ne tarz yağ kullanıldığını bilmiyorum, o yağın ne sürede değiştiğini bilmiyorum. Dolayısıyla, yani kalite, eee, lezzetle beraber kalite kaygınız da olduğu için evde yemek yapmayı tercih ediyorsunuz diyebilir miyiz, bu dışarıdan söyleme hususunda?
Evet. Tam da öyle. Hı hı. Evet, kesinlikle, kesinlikle yani, eee, bazen bu, hani kızartılmış ürünlerde mide yanması da olabiliyor. Bu bu da, yani, yağın kalitesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben.
Hı hı. Hı hı.